Cara yang gitu sebenarnya, eh, namanya orang nih kadang-kadang lebih ke aku sih percaya lebih ke keberuntungan sih karena, eee, heeh, yang penting usaha dulu aja misalnya kayak, kan kadang-kadang ada tuh orang yang, followers-nya dikit gitu ya tapi ketika dia bikin konten 1 tiba-tiba viralnya sampai 10.000.000 gitu kan itu bisa aja sih kayak gitu, mhm.
Keberuntungan oke. Heeh. Oh iya pernah ada iya iya oke karena kontennya bener-bener mind blowing banget iya iya iya.
Eee, iya makanya kadang-kadang ketika kita posting konten tuh yang, nggak sengaja malah naik banget gitu padahal kadang-kadang cuman kayak, 10 detik yang nggak jelas gitu kan kayak cuma dikasih lagu-lagu yang viral terus kayak kasih, eee, hook penasaran kan kayak ada, tes tagnya gitu terus kayak viral kan terus sepuluh juta gitu kan ya mantul gitu kan jadi kayak menurut aku tuh lebih ke keberuntungan sama
<laughs> Untung malah jadi viral ya.
Eee, ta waktu yang tepat aja sih ketika naiknya gitu.
Waktu yang tepat dan keberuntungan, tapi aku tetap mau secara fakta sih ya maksudnya okelah keberuntungan aku juga, setuju keberuntungan dan setiap orang dan waktunya berbeda tapi kalau dari kamu nih, kalau misalkan kita mau sedikit rangkum percakapan kita dari awal dan akhir kira-kira, tips yang paling berpengaruh supaya sosial media itu tetap otentik tapi bisa, eee, bisa berpeluang tinggi untuk dilihat orang tuh kayak apa aja sih?
Mmm, yang pasti, eee, pastikan semua yang kamu posting itu benar-benar asli nggak ada buatan sama sekali gitu kan, iya namanya.
Editor sedikit boleh kali ya sedikit aja gitu.
Editannya lebih kayak bikin ini sih, eee, estetik kali ya editannya tapi tidak merubah, eee, isi dari kontennya, kayak misalnya
Iya kayak yang tadi musim gitu diubah gitu jangan ya.
Ya benar iya iya jadi kayak editannya mungkin kayak, lebih cerah mungkin ya atau mungkin bikin transisi dari dari mana ke mana gitu dari misalnya 5 negara yang dikunjungi ya sudah kan transisi 5 negara yang dikunjungi tapi kan, 5 negaranya itu benar-benar 5 negara yang kamu kunjungi gitu bukan, eee, orang lain dikunjungi gitu kan kayak gitu.
Mhm, iya iya iya iya. Ah, oke paham terus apalagi ada lagi nggak 1 lagi aja mungkin?
Oke yang kedua itu, eee, ek kamu juga harus tahu nih target orang yang akan melihat konten kamu itu apakah ada related atau enggak? Jadi kayak, pastikan saja kalau konten kamu itu memang berguna un untuk orang yang lihat gitu kan kadang-kadang ada ya orang yang bikin konten, bergunanya untuk orang yang bikin konten gitu bukan untuk orang lain gitu, iya kan.
Oh. Mmm, jadi gunanya dikembalikan ke orang yang mau ngelihat konten ya jangan ke kita ya emang sebagai yang buat konten, oke oke.
Bener iya, iya makanya kan ada yang bilang, hook related gitu ya kayak, eee, tiba-tiba ketika lihat konten kamu tuh kayak oh iya benar sama nih aku juga ke, eee, kejadian yang ngalamin kayak gini nah itu sih yang bikin orang-orang tuh jadi senang gitu, untuk nge-like-nya.
Oh. Oke oke jadi, dari 2 poin tadi ditambah menurut kamu keberuntungan dan waktu yang tepat ya jadi terus aja lakuin yang tadi kamu coba, nanti kalau waktunya udah tepat dan keberuntungannya tepat itu bisa dengan sendirinya up gitu ya, oke Kak makasih atas sharing-sharing-annya tentang sosial media ini buat aku berguna banget, eee, kita sampai jumpa kembali ya.
Mhm. Bener bener. Oke sama-sama sampai jumpa lagi ya.

Eee. Sebenarnya kalau otentik itu lebih kayak, ya itu, tergantung juga ten eee, tujuan dari akun itu dibuat tuh buat apa? Apakah itu tujuannya memang untuk kayak kehidupan sehari-hari gitu ya, tanpa ada monetisasi, gitu kan. Tapi kan sekarang banyak ya juga orang-orang tuh bikin akun untuk tujuan bisnis, gitu. Kayak, mereka tuh kayak bikin heeh, kayak bikin, apa, eee, tema gitu kan di satu akunnya, kayak temanya mungkin kayak komedi, temanya mungkin kayak masak, gitu kan. Temanya kayak traveling aja, gitu, itu kan tergantung juga ya, eee, tujuan dari akun itu sendiri, gitu. Kalau misalnya pengen autentik, ya pastinya dari video-video yang mereka tampilkan benar-benar memang asli gitu, nggak buatan, nggak heeh, benar-benar ketika dia ke Jepang, ya beneran ke Jepang, gitu, bukan, video dia lagi di jepang doang, gitu kan? Sih.
Mhm, tujuan cuan. Ya? Emang asli, oke. Ah! Itu <chuckles> Iya, iya jadi tetap untuk menjaga unsur keotentikannya gitu ya. Terus kalau misalkan kayak orang-orang yang tadi kamu sebut tuh dia, eee, pengen tampil otentik tapi juga pengen terkenal, eee, gimana sih caranya biar tetap kejujuran itu terasa tanpa kehilangan peluang kerjasama dengan untuk cari cuannya gitu?
Mhm. Mmm. Mmm, sebenarnya ya tadi ya, yang pertama itu pastikan setiap kamu sh eee, share itu, di sosial media itu, benar-benar, eee, kejadian nyata, nggak cuma buatan atau cuma highlight-highlight, yang tidak iya, kejadian nyatanya itu mungkin lebih kayak saat ini gitu. Karena kan kadang-kadang ada tuh orang-orang yang late post, ya, kayak kejadian 3 tahun lalu, dibikin sekarang baru posting, gitu kan. Kan kadang-kadang ada kayak gitu. Terus ju
Harus kejadian nyata, mmm. Itu eee, tuh dia tuh. Ya, benar, nah, terus terus terus?
Heeh, terus yang ke-2, yang namanya sosial media kan pasti ada privasi juga, kan? Kamu juga harusnya bisa loh untuk batasin privasi dari hal-hal yang memang nggak pengen dibuka, sama hal-hal yang pengen difokusin gitu, lebih ke kontennya, gitu kan. Terus juga ke-3-nya, pakai suara asli, sih. Karena kadang-kadang pakai orang tuh suka malu kan kalau pakai suara asli, terus kayak bikin teks aja, gitu kan? Atau pakai suara AI, gitu. Mhm. Iya, kaya gitu.
Mhm, hmm. Difokuskan. Jadi hmm? Oh, ya? Oh! Aku baru bener, tahu. Nah, kalau itu tahu, ya. Jadi, kalau misalkan kamu, eee, antara video antara beberapa tahun yang lalu, terus misalkan orang itu sengaja memposting dengan tidak memberitahukan bahwasanya ini adalah video lama, kamu bisa tahu nggak kalau itu video lama atau video memang baru, gitu, Kak?
<tsk> Sebenarnya tau heeh. Taunya itu paling lebih kayak ke misalnya, eee, hari ini itu cuacanya lagi musim dingin gitu ya, misalnya di Jepang gitu ya. Itu tiba-tiba dia postingnya suasanya suasananya lagi musim panas, itu kan bisa ketahuan langsung, kan? Heeh. Dari cuacanya sih. Terus kadang-kadang juga, ada juga kan beberapa tempat wisata yang sudah update, gitu. Kayak tampilannya berubah gitu kan, itu kan kelihatan juga sebenarnya kalau udah ada perubahan, gitu.
Kalau dari kamu nih? Mmm. <laughs> Musim, ya? Oh, iya. Oke. Heeh?